Exato. Eu acho que recalcular rota é uma coisa que que é a que é até mais recomendada do que
Uhum.
do que você tentar a mesma rota por muitos tempo. Assim, é uma insistência que que não
Ah, entendi. E agora, eu queria que s você me desse um exemplo, uma história, seja sua ou de outra pessoa também, de em que insistir valeu a pena.
Beleza. Eh, eu tenho um casal de amigos que que que se conheceram muito jovens e etcétera. E todas as barreiras que um relacionamento podia ter, eles tiveram, barreira familiar, barreira de saúde, distância geográfica e etcétera. E eles sempre insistiram.
Uhum.
Sempre insistiram muito em se ver, em: "Como vamos fazer? Bom, beleza. Tenho que ficar um mês sem ver você? Beleza, eu tenho que economizar um dinheiro porque você mora em outra cidade". Eh, então eles insistiram muito nisso e o e o fruto que que que deu nessa insistência toda, assim, foi uma insistência de 3, 4 anos quase. São amigos bem próximos, inclusive, e, eh, hoje eles têm 1 filho.
Uhum. Uhum. E Certo.
Maravilhoso o filho deles. Eles têm 1 cachorrinho, eles têm 1 apartamento, eles estão ex extremamente bem, satisfeitos com com a vida pessoal e profissional deles. Eu acho que, se eles não tivessem insistido tanto um no outro, eh, eles não teriam a qualidade de vida que eles têm hoje.
Uhum. Não só Não só o relacionamento, mas essa vida com tanta qualidade, né, que você está levando em consideração essa questão também. Achei bem interessante isso.
Exato, exato. Eu acho que o relacionamento foi só um degrau, só.
Uhum. Legal. E que conselho você daria pra uma pessoa que não sabe se vale a pena insistir ou desistir de uma situação assim? Pode ser um conselho genérico mesmo, assim, algo que se a Ana Maria Braga falaria de manhã, <chuckles> e tocaria o coração de várias pessoas?
<chuckles>